Ну-ка.
<clicks tongue> Э, WhatsApp. И вот, э
И вы кидаете туда стишки свои?
У и утром просыпаешься, и, э, вдруг, э, кто-то там поделился каким-то событием или, эм, соскучился просто, написал что-то. И начинается у нас вот такой, эм, конкурс.
Мгм. Подожди, маленькое уточнение. Поделился в виде просто мыслей свободных или поделился стиха
Мгм. Да, иногда даже просто прозой, но, э У меня друзья они такие, э, ребята своеобразные. Мы вместе учились в университете, то есть, э, люди образованные. И у них не просто там вопросы: "Как дела? Как спал сегодня? Что ел?" А они пишут всегда с каким-то с юмором, с пафосом, чё-нибудь такое интересное. И <chuckles> Да. И тогда в голове вот от очень часто так было уже и теперь, м, почти стало постоянно, что кто-нибудь заходит из друзей, читает это всё, и у него, э, роз рождается экспромт такой. Вот он пишет стихотворение, а следующие- вот, допустим, я- захожу, я читаю сообщение 1, потом я читаю стих на тему 2
Да, э, мгм. Так. Мгм. А как. <chuckles> Прикольно. Так. Мгм. Мгм. Так. Да. Да. Ев Сообщение с, э Да-да, стих на тему второго, да. И у тебя ещё что-то рождается По цепочке.
да, и у меня в голове возникает такое вот, э, вдохновение продолжить вот этот разговор именно в стихах.
Класс. Ничего себе.
Э, и начинается Да, вот, э И и пишешь стихотворение, посвящение какому-то другу или реакцию на его сообщение, допустим
Мгм.
и получается общение в стихах. Это так здорово!
Да надо же, я вообще впервые такое слышу. Вот ты мне рассказываешь, а я такая: "Я сейчас в какой вселенной вообще нахожусь?" Это ну для меня- это вау, прям, это новое!
<laughs> Ну, понимаешь, вот, ежедневная вот эта работа, рутина. Э, я сижу целый день почти з за компьютером- я программист. Э, вот. И до того вот эти вот уже цифры буквы, эм, мельтешат в глазах, и хочется расслабиться, вот, ну, просто вот как-то вот в выйти куда-то.
Мгм. Класс. Слушай, а это всегда было твоё хобби? Вот, э, это с детства у тебя было как-то? Или это появилось во взрослом уже возрасте?
Мгм.